Setiap saat, ya? Maksudnya gini, kita harus mencari supporting system kita sih. Kalau aku kan memang supporting system-nya memang keluarga inti ya, misal dari pasangan sendiri, gitu kan. Pasangan yang yang selalu menyemangatin, yang selalu karena kalau kita berjuang sendiri, sebenarnya bisa aja. Tapi itu akan sedikit lelah sih sebenarnya. Kalau kita sendiri menghadapi ini, itu akan cukup berat sih. Tapi tapi banyak juga yang berhasil. Tergantung kita aja, sekuat kita apa. Kalau kita biang yang biasanya di-support orang se sekitar, itu baik. Tapi kalau kita bisa berjuang sendirian, itu juga pilihan yang paling baik juga sih, gitu.
Mhm mhm mhm. Mmm. Heeh. Mhm. Mmm, oke. Berarti memang sebenarnya ya, support system tetap penting juga ya, Kak, ya? Kamu kan seperti kamu ya contohnya, kamu ada pasangan yang dia bisa mendengar keluh kesah kamu kali, ya.
Mhm. Iya. Yang biasa yang selalu ju juga ngasih support, "Udah, nggak apa-apa lah, na namanya juga hidup." Kayak gitu-gitu juga, punya pandangan cara pandang yang sama juga. Yang penting kita usaha lagi. Harusnya masih da ada kok, gitu. Oh, ya udah deh. <chuckles>
Heeh heeh. Heeh heeh. Oke. Heeh. <chuckles> Iya, sih. Pasti, sih. Memang memang itu hal yang sederhana ya, Kak, ya, menyadari bahwa hari esok itu masih ada, gitu. Maksudnya kalau ngomong tuh terdengar mudah gitu, padahal prosesnya tuh ya lumayan susah juga dilakukan, ya? <laughs>
I ih, banget, Kak. Banget. Nggak ada yang gampang kan dalam hidup ini, apa lagi gagal. Ya, katakan ketakutan semua datang, tapi ketika kita dibantu oleh orang yang punya
<laughs> Bener. Bener bener banget. Mmm.
punya, apa, cara pandang yang sama, kayaknya itu seneng sih git mhm.
Semangat. Mhm. Membantu, ya? Iya, sih, pastinya. Waduh, ini ngomong-ngomong terima kasih banyak ya, Kak, udah ngobrol, udah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga yang pastinya berbagi tips yang praktikal dan bermanfaat. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya!